وجيت أتأكد من خبر شم يمان يمين شمال، يمين شمال، أنا فعلًا لقيت نَفسي جايب 89.
آه. <laughs>
واللي قال الخبر في البداية كان شخص، آآ، يعني قال قال قال اللفظ غلط، اتنقَّل بقى الرقم ده من الرقم لرقم، لرقم، لرقم، ف98، 98، 98، 98، كده أنت فاهم؟ فده كان من
إمم. يعني هي كمان حاجة غير مقصودة، ده ده مش حد قاصدها ده هي ف فممكن يبقى النيّة سليمة ولكن المعلومة برضو توصَل بشكل خاطئ.
خالص، نهائي، وطبعًا جدًا، وبعدين بقى إيه، أمّي بقى العمارة كلّها جابت لها هدايا وفلوس وبرفانات وهديات و98 وابنك و يع <laughs> طب استنوا نشوف الخبر يا جدعان، وفي الآخر 89، أمّي بقى مسكتني بالشبشب تقول لي طب وأنا هاعمل إيه في الحاجات اللي جات لي دي، هارجعها؟ <laughs>
أيوه. آه. <giggles> ما هي دي المشكلة، المشكلة إن الناس بقى بتبدأ لمّا تسمع أخبار مثلًا غريبة أو بتسمع أخبار جديدة ما بتتأكدش منها، بس بتاخد بُناءً عليها خطوات أو بتبدأ بقى يعني مثلًا سعر حاجة هيغلى، فتلاقي الناس كلّها نازلة بتشتري الحاجة دي، فأصلًا العمل اللي هُم بيعملوه بيخلّي السعر يغلى، ف <tsk> ف فيبقى الموضوع لازم الناس
صح، معاك حق جدًا. أنت معاك حق، يعني بُص في أيام كورونا آه إحنا في أيام كورونا كانوا ليَّ صحاب آآ، شغالين في business وهُم فاتحين سوبر ماركت يعني، فالبيض والجبن وحاجات كده، فكانوا عشان كورونا كانت جايّة، قاموا الناس طلّعت إشاعة كانت كِذب كلّها إن البيض هتوصل البيضة ل10 جنيه.
إمم.

فقُلت ماشي ياعم ما فيش مشكلة إحنا نجرب، واشتريت فعلًا جنيه دهب من الجنيهات دي، على أساس إن هو على أساس إن هو في جزء من الجنيهات الدهب يعني، وجزء من الدهب واشتريته ب1000 جنيه، مجرد ما دخلت عند بتاع الصيغة، قُلت له: "أنا عايز أبيعه بقى."
إمم. يا نهار أبيض! أيوه. <chuckles> <laughs>
قال لي: "تبيع إيه يا حبيبي؟" كنت ساعتها لسه طفل يعني ممكن أقول لك <scoffs> أولى ثانوي والّا تالتة إعدادي.
أيوه، لأ أنا متخيل reaction الراجل بتاع الدهب دلوقتي برضه. <laughs>
أ أ يعني أنا عايز أقول لك أنا اتحرجت اح اح قُلت له: "أبيع ده يا عمو، مش ده مش ده جوّاه دهب؟" قال لي: "دهب؟" يعني اطلع برّه، ب والله ب يعني ب باللفظ كده، ليه بقى؟
<laughs> أيوه.
هو ما عملش اعتبار لإن أنا ص إن أنا طفل والّا لأ، هو عمل اعتبار إن في ناس واقفة في المحل هتاخد منّي الكلام ده وممكن تمشي وراه ويبقى فعلًا في إيه فكرة كاذبة تانية مضللة من واحد، أنت فاهم؟ هو خاف على سمعته. قال لي: "لا يا حبيبي اطلع برّه."
إمم. بالضبط آه. أيوه، أيوه. إمم.
رُحت بقى عشان أبيعه تاني للراجل اللي أنا اشتريته ب1000 جنيه. قُلت له: "يا عم الراجل بتاع الدهب مش عايز ي ياخده منّي." قال لي: "دهب إيه؟"
هي طبعًا البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل معروفة يعني. <laughs>
<clears throat> قال لي: "دهب إيه يا حبيبي؟" قُلت له: "الدهب اللي هو جوّه الجنيه ده." قال لي: "هو أنا قُلت لك إن هو جوّاه جنيه والّا أنت قُلت لي أنت معاك جنيه من 2005 فقُلت لك آه معايا ولو عايز تشتريه خده ب1000 جنيه؟
آه.
قُلت لك أنا قُلت له: "أنا فكرت أنت إن أنت عارف الإيه؟ الخبر ده." قال لي: "أنا معرفش أي أخبار، أنت واحد عرضت عليَّ حاجة قُلت لك آه"
آه ه هو هو طبعًا طبعًا عارفه بس م مش هيقول لك بقى إن هو عارفه يعني. أيوه.
أك طب ده شيء طب ده شيء طبيعي طبعًا هو أكيد مش أهبل يعني.
إمم، إمم، إمم.
فعيطت بقى، يا عم بالله عليك والنبي والن <giggles> بس طبعًا لا حياة لمن تنادي يعني. ساعتها الخبر ده وقعت فيه، <tsk> وما قدرتش أتخلص منه بصراحة.
<laughs> لا لا لا يعني أكيد طبعًا يعني الموق أيوه، أيوه. آآ يعني حاجة زي كده فعلًا وأنت طفل فطبيعي يعني الموضوع و وأكيد ما كانش في بقى الوعي الكافي أنت بتتكلم ده 2005 مثلًا ما كانش في بقى social media ما كانش في الكلام ده خالص.
نهائي، نهائي، نهائي خالص.